Guarda, probabilmente uno su tutti, che è una cosa che, un pochino, mi mi fa mangiare, le mani, devo dirti, sì, uhm, essere più felice, cioè, cercare di essere più felice. Che dirai, tu
E mani, eh, sì. <chuckles> Mh. Okay, capisco cosa intendi. No, no, un po' ho capito, sì, sì.
"che vuol dire questa co" Okay. E, mhmm, ma più che altro perché, mhmm, non so, mhmm, sento crescendo, invecchiando, oserei dire, ho sempre percepito, un po', come se mi fossi persa qualcosa.
Sì. Mh, n dici, non hai acchiappato, magari, qualche occasione che potevi sfruttare per, essere più felice, proprio come hai detto tu.
Esatto. Esatto. E, mhmm
Ma, lo vedi più come proprio un rimpianto, o un: "Devo farci più caso, e migliorare questo aspetto andando avanti"?
Beh, no, allora, aspetta. Il cioè, rimpianto, no. Rimpianto,
Mh. No, il rimpianto l'ho d forse l'ho esagerata un po', però sì, intendevo, ti penti di qualcosa che non hai fatto per essere più felice?
Mi se sì, no, lo c Ah, no, no, no, questo no. Però, mhmm, n mi mi sembra come se non avessi accetta apprezzato, no accettato, apprezzato, molte cose che facevo in un determinato momento, che magari, forse, davo anche per scontate
Okay. Mh. Chiaro. Mh-mh.
e quindi non le ho, proprio, assimilate al 1.000‰. Cioè le ho fatte, però, a volte, ho bisogno che qualcuno me le ricordi.
Mh. Pot potevi farle meglio, o potevi avere qualcosa in più da ricordarti, intendi.
Be ma non tanto farle meglio, perché alla fine, sì, farle meglio, forse, con più
Mh. Vabbè poi qui parle medio, è relativo, perché nel senso, finché non l'hai fatto, non puoi sapere come possa essere la f la versione migliore.
gioia. Con Sì, sì, esatto. Con più partecipazione e gioia, forse, questo sì, con più partecipazione emotiva. E, mhmm
Ah, okay, okay. Ma, dicendo ciò, hai 1 esempio specifico, di ciò che avresti voluto fare, con più allegria?
Ma sono tante cose, sai: viaggi che ho fatto da giovane, ragazzina
Mh-mh.
piuttosto che io ho fatto per tantissimi anni sport, e soltanto adesso mi sto rendendo a livelli seri, soltanto adesso mi sto rendendo conto dell'atleta che sono stata
Mh-mh. Perché potevi sfruttare di più questa capacità, dici?
prima

Mh, mh.
Ehm
Uhm, ora come lo vedi invece, lavorare soltanto per un aspetto econoni economico, tralasciando però, cioè e, mhmm cioè la vedi ancora così o adesso o è mhmm, è cambiato?
No <chuckles> No, no, non sono mai riuscita a vederla così, nel senso: poi ho c poi ho lavorato nella r cioè, ho lavorato lavoro tutt'oggi nella ricerca, dopo l'ultimo anno di università, ehm, ho lavorato.
Ah. Nulla a che vedere con le lezioni sportive. <chuckles>
No, no, no. Ho lavorato in un centro di ricerca, dopodiché sono entrata al dottorato, poi mi sono dottorata, poi ho fatto tantissimi anni di borse, di assegni, uhm, con tanti periodi di di vuoto economico diciamo. Anche lì, avevo questa cosa che però tendevo sempre a dire: "Sì faccio, sì vado comunque, eccetera eccetera." Ora recentemente da 3, 4 anni, da subito dopo la pandemia
Mh. Complimenti. Mh-mh. Mh-mh.
ho rimodulato questa cosa.
Hai hai fatto un po' il contrario del film Yes Man, hai imparato a dire no, al posto di dire di sì. <chuckles> Tu eri uno Yes Man. <chuckles>
Esatto. Ero uno Yes Man però. Ero uno Yes Man, assolutamente sì. Ehm, dopo la pan
Eh, vabbè. Bene comunque ci vuole equilibrio nel dire sì e no, quindi, sicuramente è stata un'ottima evoluzione.
Sì, cer Sì, sì, direi alla me più d più giovane di 4 o 5 anni fa, che non è più giovane, quindi deve vedersi come una professionista, e non come l'ultima dei degli scemi, perché se l'è meritata questa cosa, perché io per lungo periodo mi sono sentita molto scema.
Mh. Mh? Mh. Perché ti sei meritata, quello che stai facendo. Brava. Mh.
Ehm, e che alla fine, quella bambina che sognava di fare questo, non non importa cosa è successo nel frattempo, è stata una bambina fortunata, perché ha avuto una famiglia che l'ha amata e l'ha amata tanto, che è stata in grado di costruire dei rapporti con delle persone, non sempre andati bene, nel senso le persone vanno e vengono dalla vita, però ci sono alcuni punti fermi, e va bene così, non bisogna stare male nemmeno per questo. E che, sarebbe riuscita quanto meno, a tenere fede a quello che si era ripromessa da bambina, quando rubava i camici per
Okay. Okay. Mh-mh. Ottimo. Beh, quindi avre rincuoreresti diciamo la te più giovane, in un certo senso, nel dire che andrà tutto bene, cose così.
Sì, sì, sì.

Sì, le darei tanti abbracci che non mi sono virtualmente data.
Mh-mh. Okay. Brava, ottimo pensiero perché è un'ottima diciamo analisi su sé stessi secondo me per, mhmm, capire quanta strada hai fatto sempre nel discorso della realizzazione del fatto che ti meriti i tuoi risultati e la tua posizione attuale.
Penso di sì. Sì, come così come ti meriti tu gli errori, nel senso un errore non è un fallimento, un errore è un qualcosa che capita
Giusto. Esatto, non si fallisce, si impara.
perché sì. Esatto, perché è la prima volta per te come è stata la prima volta per per chi per per chiunque. Dico Einstein se non non non se non avesse se non fosse stato bocciato non sarebbe diventato Einstein.
Mh, mh, mh. <chuckles> Mh, sai no, si dice anche che era dislessico, quindi <chuckles> una roba del gene <chuckles>
Sì, pensa che io sono discalculica, ma tra l'altro ho scoperto da da grande. Grande sì, abbastanza grande, nel senso c'era sempre stato il sospetto, ma non andava di moda all'epoca. E quindi adesso che diagnosticano tutto ho anche scoperto questa cosa. Alla me del passato direi: "Non c'è problema, tanto le pa le tabelline non le imparerai comunque, prenderai un dottorato lo stesso. Ti serviranno, ma avrai una calcolatrice col telefono pagato con i tuoi soldi." Va bene così.
Okay, adesso che va di moda te lo sei fatto <chuckles> Mh-mh. Non ti serviranno più a nie <chuckles> Mh. <clicks tongue> Ah. Dimmi velocemente un'ultimissima cosa. Ehm, hai parlato tanto di indipendenza, c'è stata una persona che ti ha accompagnato in questa tua evoluzione secondo te che è stata fondamentale? Puoi anche dire di no eh. Tua mamma?
Sì. Mia madre. Mia madre. Io non sarei la persona che sono.
Bene, perché volevo capire se era comunque un rapporto familiare o extra familiare. Comunque ti ringrazio perché è stata veramente un'ottima analisi e mi è piaciuto tanto sentire ciò che hai detto, davvero.
Sì, sì, io Grazie a te.